Знаешь, вообще, это каждый раз очень сложное решение, потому что, всё-таки, м, связываешь уже там свои какие-то привычки, какой-то коллектив появляется на работе, да, с каждой ко компанией, где ты работаешь, соответственно. Даже вот внутри компании переходить между отделами сложно, между командами даже. И по этой причине я именно работу, то есть компанию, где я работал, я пока что менял только 1 раз. И то, потому что, м, это было очень сильное выгорание на предыдущей работе. Я понимал, что дальше так работать не могу.
Мгм. Это да. Мгм-мгм. Окей. Да, понимаю, понимаю. Очень даже жизненно. В итоге у тебя как-то получилось это поменять или или нет?
Получилось. На новой работе я выгораю меньше. То есть вообще там было дело в том, то что предыдущая работа была не совсем как бы работой в компании, а я работал подрядчиком, то есть фрилансером. По сути проектная такая была работа и всё, что с этим связано. То есть, а, не у не сильно большое уважение ко мне, не сильно хорошие сроки, да, очень сжатые. А, и не сильно хороший <chuckles>
Мгм. Мгм. Понятно. <chuckles> <laughs> Типичное это, да, состояние фрилансера, да, получается?
Да, и не очень справедливая, как я представлял, оплата труда. То есть только оплата, как бы по проекту, а не компенсация каких-то там расходов, которые я не мог не сделать. Например, их не было.
Мгм. Окей, понятно. Понятно. Типичная статья, <exhales> как говорится, таких товарищей, которые находятся, да, вот в таких проектах обычно.
Ну да, потому что фрилансеры всё-таки, м, они не штатные, да, сотрудники, и тебе не нужно думать о том, чтоб они дольше с тобой оставались. Тебе, в принципе, всё равно, и в этом компании к ним и относится так, как будто им всё равно.. М.
Мгм, мгм. Ну да, да. Расход можно пускать их обычно. В принципе, так, я имею в виду, думают обычно компании, чаще всего и так и делают, в принципе.
Ну да.
Да, это, конечно, печально.